จ็อบแรกที่ผมไปทำคุณ เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร้านน่าจะ เป็นแถว ๆ RCA นั่นแหละ อืม
ค่ะ อืม อะฮะ
เขาให้ผมอะใส่กางเกงยีนส์ ถอดเสื้อ ถือปืนฉีดน้ำที่มีแบบ สาย สายแรงดันน้ำอะ ที่แบบสามารถฉีดน้ำได้ตลอดอะ
ทำอะไรบ้างอะ? อืม ค่ะ เออ ๆ ๆ ๆ ค่ะ
ยืนอยู่บนเวที แค่ฉีดน้ำอย่างเดียวเท่านั้นคุณ ได้ 2,500 ยืนแค่ 4 ชั่วโมง สอง ชั่วโมงพัก 1 แล้วก็ 2 ชั่วโมง กลับบ้านได้เลย
อือ อือ อืม โอ้โฮ เลิศเว่อร์ อันนี้เป็น ถ้าเขาจ้างก็ยืนค่ะ จ้างต่อก็ยืน <chuckles>
ประมาณว่า ในสมัยนั้นนะคุณ น่าจะ น่าจะต่ำกว่าปี 50 น่ะ น่าจะมาณ ประมาณปี 45,46 2545 หรือ 25 2546 เนี่ยแหละ สองพันห้า ถือว่าเยอะมาก ๆ สำหรับชีวิตผม คุณ
โอ้โฮ เยอะมากนะ อืม ค่ะ ค่ะ เออ
ผม ผมอะ วันแรกที่ผมได้เงินอะ ผมเอาไปซื้อวีซีดีเลยคุณ เครื่องเล่นวีซีดีอะ เออ
เออ ๆ ๆ สิ่งที่เราอยากได้อะเนาะ แบบ ม
ใช่ สิ่งที่เราอยากได้ในสมัยเด็กอะ ซื้อมาเลย แผ่นเพลงของนู่น น่าจะเป็นพวก เออ พี่บอย พีซเมกเกอร์ อะไรอย่างเงี้ย เออ ผมซื้อมาแบบฟังฉ่ำเลยคุณ วันนั้นน่ะ
ค่ะ แล้ว แล้วทุกวันนี้ ยัง ยัง ยังทำอยู่ไหมคะ?
แล้วก็ได้งานเรื่อย ๆ ไม่ได้แล้วคุณ อายุมากแล้ว แก่แล้ว โทรม หน้ามีรอยหยักไปหมดแล้วคุณ ใช่ เพราะว่าเวลา
เป็นอา ช อ๋อ อ๋อ คือเขามองเรื่องอายุด้วย เพราะว่าเรา เราเคยเห็นที่เขาเคยมาพูดกันที่แบบเวลาถ่ายละครค่ะ เออ แบบว่าอะไรนะ ไปยืน เดินไปเดินมา บอกให้ชั่วโมงละ ห้าร้อย
อา ครับ อืม ๆ ครับ อืม ครับ อืม ใช่ ๆ ๆ

เออ เหมาะกับเราด้วย <chuckles>
ก็ อา ก็เดี๋ยวผมจะบอก Type ของ เอ่อ ผู้ยิ ลูกค้าที่ไปเที่ยวบาร์โฮสคุณ ส่วนใหญ่จะเป็นคนอายุ 40-50
ค่ะ เออ
เวลาเขาเรียก เรียก เรียกผู้ชายอะ เขาจะเรียกเด็กที่อายุน้อยกว่าเขาคุณ เขาจะไม่เรียกคนที่อายุเท่าเขา หรือว่ามากกว่า อืม อันนี้ที่ผมเจอนะ แต่ถ้าเกิดว่า คุณมีประสบการณ์บาร์โฮส ที่ลูกค้าอะ ชอบเรียกคน ชอบเรียกผู้ชายสูงอายุไปบริการอะ ก็เรียกผมได้ครับ กริ๊งกร๊างมาหาผมได้ครับ <chuckles>
อืม เรียกเด็ก ๆ อืม อืม อืม นั่นไง เราว่ามีอนาคตอะ เพราะว่า เนี่ย สังคมไทยกำลังเข้า อันนี้เราคิดเองนะสังคม ไม่รู้มีเปล่า
เออ อา ครับ อา ครับ
แต่สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แล้วเรารู้สึกว่า ยิ่งอนาคตอะ คนมีลูกน้อยลง ผู้หญิงอะจะเป็นโสดมากขึ้น ทีเนี้ย ด้วย Type ผู้หญิงอะ ชอบผู้ชายอายุมากกว่าอยู่แล้ว
อ๋อ อ่าครับ เออ ๆ ใช่ ๆ ๆ อ้าวเหรอ อา ๆ ครับ
อืม ทีนี้เราว่า มันจะต้อง อาจจะต้องแบ่งเกรดแล้วว่า เออ อันนี้เป็นบาร์โฮสสำหรับผู้หญิงวัยนี้นะ เรียกเด็ก อันนี้สำหรับผู้หญิงวัยที่แบบเราเชื่อว่ามี มันจะแบบถ้าแบ่งเข้าไปมันจะเป็น ช เฉพาะกลุ่มเลย จริง ๆ
อา ครับ อ๋อ อ๋อ อ๋อ ถ้ามีก็ดี ผมจะได้รีบไปฟิตหุ่นรอเลยคุณ เออ ผมพอจะฟิตหุ่นได้อยู่
โอ๊ย ฟิตเลย คืออย่างน้อยเราทำสุขภาพให้ดีก็พอแล้ว ตอนเนี้ย
ใช่ ใช่ เพราะว่า เออ ถ้าเกิดมีแบบนั้นได้ก็โอเค อืม
อืม ใช่ เพราะว่า เรา เรา เราเตรียมพร้อมก่อน โอกาสมาเราคว้าได้เลย
ก็ อืม ๆ ใช่เลย เห็นด้วยเลยคุณ อา ใช่ ๆ
อะ เห็นไหม นี่ไม่มโน นี่พูดไว้ก่อน <chuckles>
ใช่เลย <laughs> อะ สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณ คุณมาก ๆ เลยนะครับ ที่มาแชร์ประสบการณ์งานแบบไหนที่ชอบที่สุดในชีวิตประจำวัน ผมรู้สึกสนุก แล้วก็ได้ความรู้มาก ๆ เลยครับคุณ อา
อืม ค่ะ ค่ะ โอเค อืม ข ขอบ ขอบคุณเช่นกันค่ะ แบบอิน อินมากเลยกับการที่แบบ เออ มี มีคนที่แบบรู้ลึกรู้จริง แล้วมาเล่าให้ฟังอะ ใช่ ไว้ ไว้มีโอกาสมาคุยกันใหม่นะคะ <chuckles>
อา ดีมากเลยครับผม ครับผม งั้นก็ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ

อ๋อ ครับ
วันนี้ฝน ฝนฟ้าคะนองกระจุยกระจายเลยค่ะ <chuckles>
อ๋อ เข้าใจได้เลยครับผม อา แล้ววันนี้เราจะมาคุย ร เรื่องอะไรกันดีครับคุณวันนี้? อา
อืม ค่ะ อืม เอา เอาเป็นว่า เออ ปกติชอบทำงานไหมคะ? ชอบ ชอบงานแบบไหนมากที่สุด?
อา อา ถ้าถามว่า "ชอบทำงานไหม?" ไม่ชอบทำงานครับผม ชอบอยู่เฉย ๆ แล้วก็มีเงินใช้ แต่ถ้าเกิดว่าถามว่า "ชอบทำงานแบบไหน?" ชอบทำงาน Freelance ครับคุณ อา
อืม อืม อ๋อ ค่ะ อืม เลิศเวอร์ ค่ะ
ใช่ ๆ ๆ ๆ แล้วของคุณนี่ชอบทำงานแบบไหนเหรอ? งานประจำ งาน Freelance หรือว่าจะเป็นงาน Special แบบไหนเหรอ?
จริง ๆ รู้สึกว่า ตอน ตอนนี้ก็ ก็คือทำ ทำได้หมดเลยค่ะ เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ <laughs>
อ๋อ ครับ อา ๆ ๆ ๆ ๆ ปา แปลกใหม่ประมาณ
ค่ะ ก็คือมี มีทั้งประจำ แล้วก็ มี อะ ไปออกกำลังกาย แล้วก็กลับมาทำ Freelance อะไรเงี้ย ก็รู้สึกว่า เออ ชีวิตวุ่นวายดีค่ะ สนุก ดี
อา ครับผม อ๋อ ครับผม ใช่ ก็ถือว่าเป็นคนที่ทำหลาย ๆ จ็อบเนาะ มันก็เป็นรายได้เสริมไปในตัวเนาะคุณเนาะ
ค่ะ ใช่ค่ะ แต่ แต่จริง ๆ ก็อย่างที่คุณบอก ก็คือชอบ ชอบอยู่เฉย ๆ <chuckles> ชอบนอน ค่ะ
อา ก็เป็น อา ครับผม ใช่ ทัด ถ้าเลือกได้ก็ เราก็ไม่อยากทำงานอะเนาะ เราอยากแบบมีเงินใช้กิน ใช้เที่ยวปกติ โดยที่ไม่ต้องทำงานอะเนาะ อืม โดยปกติของคน อืม
ใช่ ใช่ค่ะ แต่พอดีม ถ้าแบบ ก็ต้องยอมรับความจริง พอเรา เราตัวเราเองเนาะ แบบไม่ได้เกิดแบบคาบช้อนเงินช้อนทองมา เราก็ต้อง <sighs> เสียเหงื่อเพื่อได้เงินมาอะค่ะ
อา ครับ ใช่ ใช่ ใช่เลย เราไม่ได้เกิดในลูกของเจ้าของเซ็นทรัล ไม่ได้ไปเกิดในลูกของเจ้าของธุรกิจซีพี อะไรประมาณนี้ครับผม ก็ต้องสู้กันต่อไปครับคุณ อา <chuckles>
ค่ะ ใช่ ซีพี อืม ไม่เป็นไรค่ะ อย่างน้อยเรา เรามองข้อดี อย่างน้อยเราก็ภูมิใจ ไม่ว่าจะเป็นงานไหน ก็ ถือว่าเราทำมาจากน้ำพักน้ำแรงของเราค่ะ
อา ครับ ใช่เลยครับผม อา เฮ้ย คุณไม่มีแบบโมเมนต์แบบว่าอยากเป็นแบบลูก แบบลูก เอ่อ เจ้าสัวเซ็นทรัลหน่อยเหรอ? เผื่อแบบได้แบบ พ ไปแสดงนงแสดงหนัง ได้แบบ ได้ ได้แบบออก MV ของตัวเอง อะไรอย่างเงี้ย แบบวิบวับ อะไรประมาณเนี้ย ไม่เอาเหรอ? อา
อืม ค่ะ อือฮึ อ๋อ คือ คือก็อยากได้แหละ แต่ว่าเรา เรารู้สึกว่าเขา อันนี้คือมองบวกอีกนะว่า เขาคงมีความทุกข์ในแบบของเขาอะค่ะ
อา ครับ <laughs> โอเคครับ <laughs>
คือ คือ หมายถึงว่า แบบความทุกข์ในแบบคนรวยอะ <chuckles>
อา เออ พอ พอจะนึกภาพออกอยู่ครับ ตรงนี้อาจจะมีความกดดันที่เรามองไม่เห็นอะเนาะ อืม
เออ ค่ะ ใช่ แบบเขาอาจจะแบบมู ตัวมูลค่าที่เขาอาจจะต้องทำ อาจจะสัก 1,000,000,000 ขึ้น แต่ของเราแค่แบบ เอ่อ มี มี 10,000 เราก็ดีใจแล้ว <chuckles>
อา ครับ เออ ใช่ ๆ สำหรับผมนี่หลักพันหลักหมื่นผมก็เอาแล้วคุณ อืม อะ ทีนี้ผมจะถามคุณว่า ถามว่าไรดีนะ? งานแบบไหนที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุข หรือสนุกมากที่สุดครับผม พอจะแชร์ให้ผมฟังได้ไหมครับตรงนี้? อา
อืม ใช่ค่ะ อือฮึ ว่า วะ

เออ คุณรู้จักคุณ คุณจี๊บเปล่า คุณจี๊บอะ กรรมการผู้จัดการของ LOVEiS
อ๋อ อ๋อ ไม่รู้จัก แต่เดี๋ยว เดี๋ยวไปหาข้อมูลได้อยู่ค่ะ ค่ะ
อา อ๋อ ไม่เป็นไรครับผม อา ผมจะบอกว่า ผมเคยไปเป็น pretty boy อะ ของร้านเขา เขาจ้าง 4,000 แล้วก็ในจังหวะที่ผมอะจะไปช่วยตอนเขาเปิดร้านอะ ตอนที่เขามาที่ผับของเขาอะคุณ เขาให้เงิน pretty boy อะ คนละ 2,000 คุณ นอกเหนือจากค่าตัว 4,000 อะ คุณคิดดูวันนั้นผมได้ 6,000 อะ ยังไม่รวมทิปของแขก เยอะมากเลยนะ อืม
อือฮึ อื้อฮือ ค่ะ เออ ค่ะ โอ้โฮ เออ อืม ค่ะ เยอะ นี่คือต่อวัน นี่คือถ้าแบบรวมทิปนี่เกือบ 10,000 อะ
ต่อวันคุณ ใช่ ผมเลยแบบ
แบบ อืม
เอ๊ย รู้สึกแบบขอบคุณตัวเองมากเลยที่เมื่อสมัยเด็กอะ เรามีโอกาสได้ทำงานตรงนี้คุณ ทำให้ผมแบบว่ามีรายได้มาแบบว่าเพื่อสร้างตัว ณ ตอนนี้คุณ อืม ถึงตอนนี้จะไม่ได้ทำแล้วก็ตาม อ ประมาณนี้คุณ <chuckles> ยาวไปหน่อยขอโทษด้วย
อืม ๆ ได้ลองทำเนาะ แล้วเรา อืม อือ ๆ ๆ อย่าง เอ๊ย แต่ดีนะ ชอบ ชอบ ชอบฟัง เพราะว่ามัน มันเป็นอะไรที่แบบ วงโคจรในชีวิตเราไม่มีอะไรแบบนี้ คือมีแต่แบบว่า คนที่แบบ เออ เขาเล่ามาว่า แต่ว่าอันเนี้ยคือคุณได้แบบแชร์ประสบการณ์จริง ๆ ซึ่งเรารู้สึกว่า คือ คือเราอินไปด้วยนะเมื่อกี้ที่แบบ <chuckles> คือแบบ
อา ครับ เออ ครับ อา ครับ อ๋อ อุ๊ย ถ้าเป็นคุณนะ ถ้าตอนนั้นคุณเฟิร์มตัวเองดี ๆ อะ แบบ อ หน้าตาแบบกลาง ๆ หน่อยไม่จำเป็นต้องสวยหรอก ไม่จำเป็นต้องแบบไปทำหน้าองหน้าอกอะไรหรอก ขอแค่คุณได้ไปยืนตรงนั้นได้อะ คุณตั้งตัวได้แน่นอน อืม เรียกได้ว่าตั้งตัวได้เลย
อืม อือฮึ ค่ะ อือฮึ เอา สองพันห้า คือ คือเราไม่อยากคิดเลยว่า ขนาดเขากล้าจ้างคุณขนาดเนี้ย รายได้ที่หมุนในงานเขาอะเท่าไหร่
โอ้ มีแต่คน มีแต่คนดัง ๆ คุณ อย่างถ้าเป็นสมัยเนี้ย สมัยก่อนมันจะมีนัก ฟ นักร้องดัง ๆ อะ แวะเวียนไปประจำแหละ เอ๊ย ไปร้องที่ร้านเขาประจำเลย แต่ถ้าเป็นสมัยนี้จะเป็น นน ธนนท์คุณ ที่จะไปประจำเลย อืม
อืม ค่ะ อืม ฮ

เราก็อยากลอง ลองไปแบบว่าโรงเรียนฝึกอาชีพดูนะ ที่แบบว่า คือพอดีว่าตอนเนี้ย เมื่อ วันนั้นน่ะค่ะ อยู่ที่บ้านแล้วมีโอกาสว่าท่อแป๊ป ท่อน ท่อประปาในบ้านอะแตก
อ๋อ อา ครับ อา ครับผม
แล้วเราด้วยความแบบตกใจ แล้ววันนั้นน่ะบ้านแบบคือไม่มีใครแล้ว ใช่ แล้วคือน้ำมันท่วม ใช่ค่ะ แล้ว
น้ำ น้ำแบบเต็ม เต็มเลยใช่ไหม น้ำเต็ม เต็มบ้านเลย อืม นึกภาพออกอยู่
แล้วเราก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย ถ้าวันนั้นเราแบบไปเรียนอาชีพเสริมที่แบบเป็นช่างประปา หรือแบบอะไรที่เรา เราสามารถแก้ไขได้ทันที โดยที่แบบไม่ต้องไปนั่ง คอยมานั่งหารายชื่อบนอินเทอร์เน็ต อย่างเงี้ยค่ะ
อืม ครับ อา ครับผม อา ครับ
เออ เรา เราเลยรู้สึกว่ามัน มันอาจจะเป็นข้อดีนะ แต่เรา เราไม่รู้ว่าเขารับผู้หญิงหรือเปล่าอันเนี้ย <chuckles>
อ๋อ ผมคิดว่ารับนะ เพราะว่าโรงเรียนฝึกอาชีพอะ ผมเคยเข้าไปเซิร์ชดูเหมือนกัน เหมือนกับว่าเขาแบบไม่ได้เกี่ยงเพศอะคุณ ยกเว้นเป็นวิชาที่เกี่ยวกับพวกนวดแผนโบราณอะ เหมือนเขา ช เขาจะ strict ว่าต้องรับเป็นผู้หญิงเท่านั้นน่ะ อืม พวกช่างอะไรพวกนี้เขา เขาไม่กำหนดเลยว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ คุณสามารถไปเรียนได้ อืม
อืม ค่ะ อืม อ๋อ อ๋อ ค่ะ อืม ชึ่ง ซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งเรา อา เรา เราไปเรียน เรากลับมาซ่อมได้ด้วยตัวเอง เราอาจจะเอาความสามารถตรงเนี้ยไปรับจ๊อบ แล้วไปซ่อมให้บ้านอื่นก็ได้ อืม
อา ครับ อา ใช่ ๆ คุณไปเป็นช่างประจำนิติได้เลยนะ แบบว่าตามนิติพวกโครงการ ลักเชอรี่ อะไรอย่างเงี้ย คือผมจะ เอ่อ ผมจะแนะนำว่าให้ไปอยู่กับโครงการที่มีคนรวยเยอะ ๆ อะคุณ เพราะว่านอกเหนือจากคุณจะได้เงินเดือนหรือว่าได้ค่าคอมแล้วอะ คุณอาจจะได้ ส ทิปจากคนพวกนี้ด้วย ถ้าเกิดคุณบริการดี อืม
อ๋อ ที่เขาเรียกกันฉ่ำเลยใช่ ไหม? ค่ะ อืม ให้ทิปด้วยใช่ไหม?